ครับผม อ่า อันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ก็ปรับตงปรับตัวเรื่อง 2 อย่างนี้ผมก็โอเคแล้วได้รับคำแนะนำที่ดีเลย อีกอย่างหนึ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยก็คือผมกลัวว่าแบบ อะ การที่เราซื้อคงซื้อของ อะไรอย่างเงี้ยครับผม เราก็กลัวเนาะว่าแบบ เอ่อ เราไม่รู้ว่า สถานที่ไหนมันดี สถานที่ไหนมันไม่ดี อะไรอย่างเงี้ย คือก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องเช็กยังไงอะครับผม?
ครับ อา ได้เลยครับผม มี ผมมีข้อแนะนำนะคือปัจจุบันเนี่ยเรา เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ตนะครับผม หรือว่าหากไม่มีในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราลองไปปรึกษากับคนข้างบ้านไหมครับ? เขาอาจจะมี ให้คำปรึกษาและสถานที่ดี ๆ ให้ ไอ้ คือแนะนำข้อดี ๆ ให้กับเราได้นะ ผมเชื่อว่ามันน่าจะดีนะครับ เพราะว่าถ้าเมื่อ เมื่อไรที่เราแบบว่าเราหาข้อมูลไม่ได้จริง ๆ ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ย ลองไป อา ถามเพื่อนบ้านดูอะครับ ผมว่า "เฮ้ย อา ในเมืองนี้เนี่ยที่ ที่น่าสนใจเวลาเราไปซื้อของ อา ให้ของขวัญเนี่ย อา มันเป็นในรูปแบบไหน? ของขวัญชนิดไหน? ที่แบบว่า อา ให้เกียรติเจ้าบ้าน" อะไรพวกนี้อะครับผม ก็ลองดูนะครับผม อืม
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อืม ๆ อืม ครับ อืม ๆ ครับ อืม อืม ครับ อา ครับผม เออ ก็ดีเลยเนาะ ก็จะได้เป็นอีกข้ออ้างหนึ่งที่แบบเข้าหาเขาเนาะ ก็จริง ๆ แบบลองถามนู่นถามนี่ ก็อาจจะได้เพื่อนใหม่มาด้วยเหมือนกัน โอ้โฮ มัน ครับ เยี่ยมเลยจริง ๆ ครับ วันนี้ขอบคุณมากเลยที่แบบให้คำแนะนำแล้วก็มารับฟังผมเนาะ ผมก็รู้สึกเหมือนกับแบบเปิดไอเดียเยอะเลย แล้วก็น่าจะแบบ อะ มีหนทางในการปรับตัวเองได้แล้วนะครับ แบบ ไปอยู่เมืองเนี้ยก็รู้สึกสบายใจมากเลยครับ วันนี้ขอบคุณจริง ๆ นะครับ
อะฮะ ครับ ใช่ครับผม เยี่ยมเลยครับ เยี่ยมเลยครับผม โอ้ ครับ